Alors c'est assez épuré, pour être honnête, heu, c'est assez minimaliste chez moi. Mais il y a beaucoup de couleurs, j'adore la couleur. Tu vois, là j'ai hem parce qu'en fait longue histoire courte, quand j'habitais à l'étranger, heu, bah là du coup, je te laisse j'habite à l'étranger, donc je suis revenue dans dans un autre pays. Donc j'ai fait en fait hem, transiter mes affaires, heu, que j'avais de l'autre côté de l'océan, hein, par bateau. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai hâte de retrouver ma décoration à moi. Mais hem mais c'est ça, j'a j'adore la décoration, j'adore les couleurs, heu, dans mon appartement à l'époque, j'avais un canapé rouge, par exemple
Mmh. D'accord. OK. Ouais. Mmh. Bah oui. Oui. OK.
bon, là, je l'ai vendu et maintenant, il va être vert. Mais mon canapé va être en velours vert. J'adore ça, je trouve ça magnifique. <chuckles>
OK. Ah oui bah, mmh, tu aurais ga tu aurais dû garder les 2, rouge et vert, ça aurait fait un petit côté de Noël.
Oh. <laughs> OK pas bête pour la réf. Mais heu mais non, non, c'est vrai que ça aurait fait trop Noël, et heureusement que j'ai pas gardé les 2 parce que j'aurais pensé qu'à ça du coup maintenant
<chuckles> Ah ouais de toute manière, oui. Oui c'est sûr.
mais heu mais, ouais, j'ai un canapé vert, heu
Mais justement, heu justement justement en parlant de déco, heu, toi, tu tu choisis tout? Parce que, heu, tu es en couple donc du coup est-ce que ton ton ton mari il a aussi son mot à dire? Ou alors c'est toi qui as le dernier mot sur la déco?
Ouais. On est 2, on est 2 heu, passionnés de décoration. Donc heu, ouais, ouais, donc lui aussi, il a son mot à dire, et heu, on a quand même de la chance, c'est qu'on s'entend très, très bien. Ce on a les mêmes goûts, en fait. Donc bon, après mmh ouais, c'est plus pratique. Bon, après, parfois, il y en a toujours 1 des 2 qui tente un petit truc: «Hein, dit! Hein, oh, tu aimes pas ça?» «Mmh, non, j'aime pas ça», «OK, parfait». C'est heu Il faut qu'on aime tous les 2 faut qu'on se sente bien, en fait, tous les 2 pour se sentir chez soi.
Ah OK d'accord. Ouais. Ah OK ouais c'est mieux, c'est c'est plus pratique en effet. Mmh. OK. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. C'est très important et heu, du coup hem quel objet de déco te correspond le plus, tu vois? Est-ce que tu aimes bien mettre des tableaux? Est-ce que tu aimes bien mettre des bibelots? Au-delà de la couleur que tu aimes, heu que tu aimes avoir chez toi.
Ouais. Ah. Mmh. Que, j'aime bien les tableaux? Oui, j'aime les tableaux. Ouais, ouais, ouais, je je réfléchissais à ce que à ce que j'ai justement dans mes cartons, ce que j'avais à l'époque. J'aime bien les objets un peu vintage, hem, par exemple, heu, j'ai un miroir que je
Ouais ou peut-être des miroirs ou heu, tu vois? Mmh. OK. Genre années cinquante, soixante heu, style?
Le quoi?